अ, हाँ। दोस्ती बनाए रखने का एक सबसे अच्छा तरीक़ा है कि कई बार हम उन्हें जज़ ना करें, और बस प्रेम से उनसे बातचीत करें और हँसी-मज़ाक की बातचीत ज़रूर करें। क्योंकि अगर हम बहुत ही सीरियस रहेंगे तो आजकल अ, बहुत लोग सीरियस लोगों को नहीं पसंद करते। और जो एक अच्छा ख़ुशी का माहौल बनाता है, घूमने-फिरने की बातें करते हैं, खाने-पीने की बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों को सच में एक अच्छा अ, वातावरण बनाते हैं जो हर कोई पसंद करता है।
हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। <chuckles>
तो मैं ऐसे ही करने की कोशिश करता हूँ ताकि अ, संपर्क बनाकर रख सकूँ, दोस्तों से बातें कर सकूँ। और कई बार बहुत लंबे समय तक अगर दोस्तों से बातें नहीं होती, इससे भी दूरियाँ बन तो ज़रूरी है कि उनसे हाल-चाल पूछ लिया जाए बीच-बीच में।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, अच्छा। तो आप अपने अ, दोस्त जो दूर हैं उनसे कभी-कभी मिलने जाते हैं या अ, फ़ोन या वीडियो कॉल में बात कर लेते हैं?
हाँ। हुँ। ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि अ, आजकल देखिए डिजिटल दुनिया में हम म वीडियो कॉल तो करते ही हैं, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन होता क्या है कि मैं किसी भी शहर में जाता हूँ, वहाँ मेरे अगर दोस्त होते हैं, तो मैं उन्हें याद करता हूँ, पूछता हूँ, "भई तुम इस शहर में हो क्या? और अगर हो तो चलो मिलते हैं, फ़िर पुरानी यादें ताज़ा हो जाएँगी।", और बड़ी मिलकर तो बड़ी ही अत अ, जो है अच्छी दोस्ती हमारी पुरानी दोस्ती फ़िर से ताज़ी हो जाती है। और बहुत अच्छा एहसास होता है घूमते-फिरते हैं, साथ में खाते हैं, बातें करते हैं। <chuckles> बड़ा ही रोचक माहौल बन जाता है। जी।
हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल, मिलने से। <chuckles> अच्छा। बिल्कुल। हाँ, अ, सोशल मीडिया के जो दोस्ती है उसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है?
हाँ, ये देखिए सोशल मीडिया में उ
व हुँ, हुँ। कुछ लोग से अप हम मिलते भी नहीं है और हम दोस्त बन जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है?
हाँ, जी। बिल्कुल। हाँ, सोशल मीडिया तो अभी आज के समय में एक ऐसा साधन है जहाँ हम इंडिया में अगर बैठे हैं तो तुरंत अमेरिका के लोगों से भी दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन वो एक वर्चुअल फ्रेंड होता है हमारा, तो उनसे हम बहुत कम मिल पाते हैं, बहुत कम ऐसा <chuckles> मौक़ा मिलता है जब हम ऐसे ल अ, सोशल मीडिया के दोस्तों से मिलते हैं। वो हमारा जो एक भावनात्मक जुड़ाव है, वो बहुत कम होता है या बहुत फ़ीका होता है। बस हम अपनी ज़रूरतें या फ़िर इस तरह के कोई अ, सिचुएशन होता है जब ऐसे लोगों से जुड़ते हैं। अ, तो वो वहाँ थोड़ा स्वार्थ भी होता है, है ना?
हुँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ।